Il y avait en fait un donc en fait pour continuer il y avait le meuble. Juste à côté du meuble, heu, il y avait un espèce d'espace où, heu, il y avait, heu, un espace assez restreint, hein, parce que bon moi c'est vrai que j'y j'y je quand on jouait à cache-cache, je m'y cachais quelquefois. Parce qu'il y avait des vêtements, heu, qui étaient suspendus, des espèces de de cirés un peu, s tu sais les vêtements de pluie où c'est vraiment la bâche en plastique avec des manches quoi.
Ah oui OK. Oui je vois très bien oui, c'est les cirés jaunes. Ou bleu marine en tout cas ça dépend.
Ouais. Heu, heu, bah, il y avait un peu les 2, mais c'est vrai qu'il y avait le jaune facteur, heu, bien marqué, qui permettait ben, en fait de se voir correctement, heu, la nuit. Parce que mon grand-père il avait un potager et heu, il avait aussi beaucoup d'arbres fruitiers et heu, ben, en fait quelquefois, voilà, tôt le matin ou tard le soir il fallait, heu, il fallait effectuer des tâches dans le jardin, heu, concernant ces arbres-là ou pour le potager. Donc, heu, c'est vrai que c'était le puis c'était aussi le les usages de l'époque. C'était aussi l'endroit où il y avait la machine à laver
OK. D'accord. Mmh. OK.
heu, ce dans dans ce cellier là et puis c'est vrai qu'il y avait aussi, heu, bah, des meubles avec, heu, avec un peu, heu, le coin facture, heu, tu sais? Heu, enfin tu sais tous les papiers un peu de l'époque, heu
Oui, je vois et je vois très bien et même parfois, heu, moi j'ai j'avais un ils avaient ce qu'on ce qu'ils appelaient un éphéméride. Heu, là où il y a toutes les petites dates, les rendez-vous chez le médecin, heu, et cetera. Je sais pas si c'était le cas pour toi. Ou heu
Ouais, c'est ça, il y avait ça. Puis il y avait aussi, tu sais? Le grand plat où en fait il y avait tout et n'importe quoi là dedans, que tu sais, tout ce que tu savais p tout ce que t en fait tu utilisais jamais dans ta vie, mais que tu voulais pas jeter, ben, ça finissait là-dedans, tu vois? <chuckles>
Oui. Et pas et Est-ce que tu as eu aussi la boîte de de Quality Street, la les les comment dire? Les chocolats de Noël. Heu, moi moi ma grand-mère mettait souvent des instruments de couture dedans et j'avais à chaque fois la frustration d'imaginer que j'allais y trouver des chocolats et en fait il y avait tout un tas de de babioles à l'intérieur mais tout sauf des chocolats.